Ke, selamat malam, Kak.
Oke, selamat malam, gimana kabarnya, Kak?
Baik, Kakak sendiri gimana kabarnya?
Iya. Saya baik juga dan sehat juga, Kak, iya, mhm.
Heeh, ini nih libur panjang ya.
Iya, betul sekali. Libur panjang, nah libur libur-libur gini kita, eee, cocoknya ngobrolin apa, Kak?
Sangat menikmati. Heeh. Eee, biasanya kalo libur begini nih kita fokusnya ke hobi, ya ke hobi dan jalanin hobi kita nih biasanya sih. Gitu.
Mhm. Ah, iya betul, Kak. Iya, betul betul. Nah, itu, eee, bagaimana, Kak, menurut Kakak soal hobi yang memang sangat dinikmati?
Itu. Mhm. Mhm. Iya, jad jadi kalau hobi yang sangat dinikmati itu, ketika kita melakukannya dengan hati senang, ya, hati senang terus juga ada support dari keluarga. Jadi mhm, mungkin dari pasangan ya, gitu. Jadi kalo misalnya
Bagaimana nih, Kak? Mhm. Mhm. Mhm, betul, mhm mhm, iya. Iya, ah, iya, betul. Mhm mhm. Iya betul betul.